Ah, alam mo ba, sa totoo lang, parang feeling ko simula no'ng nagtrabaho ako kahit sa bahay lang 'no, ah, hindi ako nakakatulog nang maayos. Parang hindi siya regular, na parang feeling ko 'pag kakagising ako, ah, sobrang pagod, ganyan, na feeling ko kulang talaga ako sa tulog. Kasi ganito yun eh, ah, may trabaho ako full-time 'tsaka part-time. Tapos, ayun nga, kumbaga, ako pa rin sa bahay, ako pa rin 'yung magluluto, maglilinis, ganyan. Tapos bago ako magpahinga na sabihing linis na lahat, okey na lahat, ah, nagso-social media muna 'ko, ganyan, para kahit papaano, ah, dalawin naman ako ng antok, sabay ng pag-inom ko ng kape, ganyan. Pero kadalasan, ah, ang nangyayari, ah, mag-uusap lang kami ng asawa ko, ganyan. Mag parang tatagal na siya nang sobrang tagal 'no, ah, habang nag-aano ko nag, ah, anong tawag dito, nagso-social media. Tapos ayun nga, parang hindi siya, 'yung mga tulog ko lately, parang hindi na nagiging regular 'yung oras ng pag-tulog ko kasi siguro marami akong iniisip minsan. Tapos ang nangyayari, ah, parang, nitong nag-simula siya nitong ano lang eh, no'ng nagkatrabaho ako dito sa ano, 'yung sa bahay lang. Ah, sa tingin mo ba, ah, paano ko kaya magagawa 'yung, ah, consistent na tulog sa sa gabi-gabi?
Mhm. Naku. Mhm. Mm. Alam mo, ah, mahirap nga naman talaga kapag madami kang ginagawa. Ah, nabanggit mo na mayro'n kang full-time job, mayro'n kang, ah, side hustle, 'tsaka ikaw din 'yong gumagawa ng mga gawaing bahay bilang nanay 'no. So talagang ikaw lahat kumbaga kaya minsan nakakaapekto na din sa oras ng pagtulog mo gano'n din nabanggit mo din 'yung oras ng, ah, pagse-cellphone mo ganiyan at nagkakape ka din bago matulog, tama?
Oo, tama ka, kasi feeling ko gusto kong mainitan naman 'yung sikmura 'ko bago ko, ah, magpahinga. Kasi 'di ba, iba naman 'yung weather ngayon malamig kaya, ah, feeling ko gusto kong gano'n mainitan man lang ako kahit papa'no.
Oo, talaga hindi naman maiiwasan talaga 'yun 'no, lalo na kapag malamig ang panahon masarap magkape. Ah, matanong ko lang, ah, ngayon ba, ah, anong oras ka kadalasang natutulog at gumigising?
Kadalasan akong natutulog siguro, sabihin nating 1 :00 ganiyan, kasi natatapos 'yung part-time ko mga 12 :00, talagang sinasakto ko lang siya sa 12 :00, tapos siyempre, ah, marami pang usapang mag-asawa, ganiyan. Um, minsan 1 :00, 1 :30 ganiyan. Tapos nagigising naman ako, ah, dati, 4 AM, pero ngayong bakasyon naman 'yong anak ko, ah, nagigising ako ng 7:00, ganiyan. Para kahit papa'no makakapagluto naman ako, para sa trabaho naman ng asawa ko.
Mhm. Oh, so talagang ano madaling araw ka nang nakakatulog, parang nasa 3 hours lang 'yong tulog mo, oo. Tapos hindi ka na nakakapag-nap, sa tanghali?
Mm. Hindi na, hindi na kasi, parang, ah, dire-diretso na 'yong trabaho ko din. Kasi, 'pag kasi nag nap ako, feeling ko, tatamarin na lang din ako, eh. Baka hindi ko na magawa 'yong iba kong trabaho.
Hmm. Oo, mahirap nga 'yon talaga, 'no, lalo na kapag 3 hours lang 'yong tulog mo, and then maghapon ka nang gising, hanggang 2 AM na naman, ka matutulog. Ah, matanong ko lang, ah ah, kamusta 'yong, ah, environt environment mo sa pagtulog? Maingay ba? Maliwanag? O komportable?
Ah, actually, tama ka, maingay kasi, tabi kaming kalsada. Tapos, ah, hindi naman siya maliwanag, madilim naman siya, okey naman siya, kaso 'yong mga noise lang din, minsan talagang nagpapagising sa'kin, ganiyan.
So, ayan, so alam mo nakikita ko base sa kuwento mo unang unang-una is 'yung, ah, pagkakape, ah, bago matulog. Kasi 'di ba ang caffeine mataas may caffeine 'yun, o pa'no ba 'yung pagtimpla mo ng kape 'yung mas gusto mo ba 'yung matapang?
Oo, actually gusto ko talagang, ah, nakikita 'yung pagka-darkness nung kape 'no, kasi 'pag ano kasi, eh, parang 'pag brown lang parang hindi ko nalalasahan 'yung kape talaga.
Hmm, so talagang, more on 'yung matapang talaga na kape, so 'yun, isa sa mga nakikita kong dahilan is 'yung pagkakape mo bago ka matulog, kasi nagiging active 'yung mind mo kapag nagkakape ka. So mahirap ka ng makatulog, oo, kasi kapag active 'yung mind mo, madami ka na talaga inisip kasi nabanggit mo din kanina, na madami ka na din naiisip ayan. So, tsaka isa din is 'yung pagse-cellphone siguro, ayan nagse-cellphone ka ba bago matulog ganiyan?
Oo, actually tama ka doon kasi, ah, parang 'yon lang yung time ko para, ah, sagutin 'yong mga, ah, tawag dito mga kamag-anak ko, mga magulang ko, pa family ko ganiyan.
Mhm. Ayan so 'yon, isa rin 'yon. Ah, subukan mo imbes na magkape, ah, since gusto mo naman ng mainitan 'yong sikmura mo, ah, puwede kang, ah, maglagay na ah, uminom ng tsaa, ayan chamomile milk tea, ganyan. Na para alam mo 'yon, ah, at least man lang na mainitan 'yong sikmura mo or puwede ka ng gatas m oo, gatas 'yong inumin mo. Um, puwede kang mag-isip ng mga alternative na puwede mong inumin, ah, bago matulog 'wag kape kasi 'yon 'yong matap lalo na't matapang nagiging active 'yong mind mo so hirap ka talagang makatulog non and then 'yong pagse-cellphone although ano naman 'no, ah, since sabi mo nga 'yon na lang 'yong oras mo sa, ah, pagsagot naman sa mga messages, ganiyan. Ah, gaano ka naman ba katagal nagse-cellphone, umaabot ba ng ilang oras?
Actually sabihin nating ah, 1 1/2 oo, na oras lang naman hindi naman din ako sobrang tagal kasi minsan, ah, mas gusto ko rin talagang ipahinga 'yong mata ko. Parang gano'n, oo.
Hmm. Ayan. Oo, so since ano naman, ah, okey 'yong phone at least hindi gano'n ka-taas ay hindi gano'n ka dami ng oras nakakain niya so 'yong isang nakikita ko lang dahilan 'yong kape, and then, at, ano naman yung pakiramdam mo kapag 3 hours lang yung tulog mo kinabukasan?
Ayun eto inaantok ako ngayon tapos parang feeling ko, hindi ako nakakapag-focus sa trabaho ko. Feeling ko ang daming naka-pasan sa ulo ko na sobrang bigat na alam mo 'yon, 'yon parang tinatamad akong kumilos, ayon parang hindi ko na alam ang sasabihin ko pero alam ko naman 'di ba, 'yon 'yong mga bagay na nangyayari pag kulang 'yong oras 'yong oras na tulog ko gano'n
Mhm. So, parang nagiging lutang, kumbaga.
Hmm, yun. <tsk>
<sniffs> Ah, sige ah, alam mo ano 'di ba sabihin mo ang dalawa 'yong ah, job mo, isa is ah, side hustle so paano 'yon ah, sa 'yo lang ba 'yong oras mo ganon?
Ay, ah, oo parang ganon. Ah, pero kasi ako yung tipong gusto ko na din talaga siyang tapusin ngayon at ngayon na para kinabukasan, ah, makakapagpahinga ako kahit konting oras lang.
Mhm. So, kumbaga parang, ah, gusto mong tapusin agad, ayan. Pero ano ah ah, maganda na may dalawa kang trabaho, pero kasi, dahil dun sa dalawang trabaho mong 'yun, ang, ah, parang ang, ah, na-aano mo na napapabayaan mo na is, yung tulog mo, yung pagpapahinga mo. Ah, since side hustle naman yung isa hindi naman siya full-time walang fixed na oras. Siguro, ah, maglaan ka din ng time para magpahinga, sa isang linggo. Ah, bawasan mo 'yong limit ah, 'yong 'yong time mo, limitahan mo 'yong time mo sa paggawa, pag-works do'n sa freelance na job mo. Since freelance naman siya so, ah, okey lang na bawasan mo. Para at least man, yan lang sa isang linggo meron kang pahinga talaga sa sarili mo. 'Di ba, kasi, ah, kapag sa isang linggo kasi 'yon at 'yon pa rin 'yong schedule mo mapapagod ka niyan, 'yong katawan mo 'yong bibigay, 'yong health mo, 'yong nakasalalay. Kasi kapag walang pahinga ang katawan, ayan nabanggit mo kanina hindi na magiging maganda 'yong function ng katawan. Mm, nabanggit mo kanina na parang, ah, lutang ka ganyan, hindi ka productive, ganyan. Ah, sa tingin mo, ah, ano yung pinakamahirap na baguhin, sa sleep routine mo ngayon?
Ah napakahirap baguhin siguro yung ano, ah, ano ba siguro 'yong 'yong oras talaga kasi, ah, nasanay kasi ako na talagang 12:00 ako mag-start ng, ah, ng pagkakatulog 'no kasi hindi naman ako makakatulog din ng 9:00, 8:00 kasi nga sobrang ingay din sa labas. So, ah, ang nangyayari tatahimik lang talaga sa labas 'pag mga ganong oras na. Kaya ang ginagawa ko, ah, kumbaga habang iniintay ko yung oras na 'yon na tahimik sa labas nagtatrabaho ako 'di ba, kumbaga sinasabayan ko para kahit papaano may natatapos pa din ako.
Mm. Mm, ayan so 'yon 'yong puwede mong gawin, ah 'yong maipapayo ko is, ah, bawasan 'yong pagkakape if possible, ah, mag ah, tingin ka ng ibang alternative na puwede mong inumin kung 'yong pagpapainit lang naman ng sikmura ang gusto mong ma ah, kuha ganyan and then itabi ang phone kung, ah, kahit saglit lang kung hindi kinakailangan at tsaka gumawa ka din ng parehong, ah, maliliit na, ah, schedule tuwing gabi bago matulog ganyan para makapag-relax ka din. Subukan mo ding munang alam mo 'yon maglakad-lakad ganyan pagurin yung sarili mo, simpleng exercise lang bago matulog para at kahit papaano mapagod yung katawan mo paghiga mo, ah, tulog ka na niyan. Pero yung tulog mo ba kumusta yung quality? Ano ba yung tulog ba na alam mo yung deep sleep o yung parang half sleep lang na naririnig mo pa din yung mga nangyayari sa paligid, ganyan?
Oo. Alam mo, tama ka, na parang gising pa rin 'yong diwa ko, na alam ko yung nangyayari kahit nakapikit ako. Ah, malalaman ko lang 'pag, ah, sabihin nating malalim na talaga yung tulog ko 'pag nanaginip ako. Kaso kalimitan, hindi talaga ako nananaginip na, eh.
Mhm. Ayan. So ang puwede mong gawin, ah, kumain ka ng mataas sa omega-3. Ayan, mga sardinas, bangus, ganyan para ma mapataas yung, ah, way mo ng pagtulog. Ma-improve siya, kung gano'n yung tulog mo na parang half sleep lang ganyan, na hindi mahimbing. Kasi, ah, ano, eh, kapag, ah, kahit konti lang yung tulog mo kapag alam mong nakapag-rest ka, kapag deep sleep yung, ah, talagang quality yung tulog mo, okey pa din yun. Hindi kailangan ng mahaba, basta quality yung tulog mo. Magiging productive ka pa rin niyan sa araw-araw. So yun na lang din siguro, yung mga puwede mong gawin. Ah, bawasan ang kape, ganyan at mag-relax bago matulog. Ayan, maraming salamat ha, sa pagbabahagi mo ng kuwento. Sana nakatulong yung mga payo ko sa'yo.
Oo, maraming salamat din sa'yo sa mga suhestiyon mo, at talagang gagawin ko din talaga yun. Salamat.